Chắc chắn là mình giúp cho mình, ờ, hơn về về cuộc sống nè. Nhờ cái vấn đề mình, ờ, có được cái giải trí định. Ờ, bây giờ bạn bị máy móc rồi thì bạn cũng phải nghĩ có còn con người chúng ta cũng nhất quyết cũng làm việc là mình cũng phải có công bằng chứ. Vậy thì cái sức khỏe ổn định và làm việc ừ, ừm, sẽ khác nhiều hơn về cái cái quan điểm vậy ừ.
Ừm. Ồ, ừm. Ừ. Ừ. Ừ. Ừm, ừm hưm. Ừm. Đúng rồi.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 Ừm. Ừm, ừm, đúng nha, cái này mình công nhận. Thì, kiểu, cái việc mà, ờ, cân bằng giữa cái, ơ, lơ giờ nghỉ ngơi với cái giờ làm việc thì nó khá là quan trọng đó, nói chung là con người cũng phải có lúc nghỉ lúc làm chứ đâu phải lúc nào cũng phải làm quần quật như cái máy được, đúng hông?
Ừ. Ừ. Ừ. Ừ, mình nghĩ nha Ờ. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác nha. <laughs> Ừm. Bạn có ý tưởng gì muốn hỏi mình nữa không? Mình sẵn lòng chia sẻ đây. Ừ.
Ừm, ừm, ừm. Ừm, ừm, thì, kiểu, mình cũng khá là thắc mắc về cái phương pháp, ơ, bạn chia sẻ á, thì mình hông biết là cái phương pháp giải tỏa của bạn nó có tốn quá là nhiều chi phí hay hông?
Ừm. Thực ra thì, ờ, cái phần, ờ, thực kính thực tế ảo VR bây giờ nó cũng khá rẻ bạn. Một cái kính như vậy thì nó có giá khoảng tầm một triệu mấy, 2.000.000 cũng tùy cái mức độ thôi. Ừ, thì mình chủ yếu là mình để để mình thư giãn thôi cho nên mà cái việc mình nghĩ đầu tư, ơ, 1 đến 2- 3.000.000 đồng thì nó cũng, gọi là, không có quá mắc đâu. Ừ. Ừ, ừ, ừ.
Ừ. Ừm. Ồ, ồ, vậy hả? Ồ. Ừm. À. Ừm. Ừm, mình cũng thấy như vậy, là có nghĩa là trong cái VR đó là đã tích hợp cả, kiểu, mùi hương, âm thanh hết luôn.
Đúng rồi, nó có tích hợp những cái địa điểm, mùi hương, âm thanh các kiểu, rồi mình về rồi mình cứ setup trong cái phòng của mình, rồi mình tận hưởng cái không gian chill chill thôi. Bởi vì nhiều khi mình không đi du lịch được thì mình chỉ đi như vậy thôi, ừ. <laughs> Ừm.
Ồ, hay ha. Ừm. Ồ, cũng hay á chứ. Ừm, đúng nha. Đúng nha, công nhận nha, kiểu, nhiều lúc, ờ, không có thời gian đi du lịch mà, kiểu, chẳng hạn như, muốn đi biển quá đi nhưng mà chưa thể tới liền được vậy thôi cứ, a, tạm thời dùng cái đó đi, cũng ô kê á chứ.
Ừm. Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Chính xác nhá, ừ, bạn bạn nên thử một lần qua cho biết. Ờ, mình nói là mình cũng đã làm rồi cho nên là mình mới chia sẻ cho bạn để <chuckles> bạn có cái cảm giác thử rồi bắt đầu bạn xem tìm hiểu như thế nào ha, ừ.
Ừm. Ừm. Ừ. Ừm.